Saya gagal itu, ini fase sementara fase sementara enggak selamanya, gitu. Jadi, saya harus nemuin kayak cara atau kayak apa ya, kayak membangun diri saya yang udah pernah jatuh kayak, ya, misalkan kayak patah semangat, atau kayak pecah berkeping-keping hatinya, kayak hancur ditolak sana-sini gitu. Ya, tetep aja kayak harus bangkit, entah itu kayak dilem atau apa ya, kadang nangis, kadang apa karena nggak bisa cerita sama siapa-siapa, cuman punya diri sendiri, gitu. Tapi ya, nggak bisa berhenti percaya, gitu. Kayak misalkan, "Ini fase sementara," gitu "pasti ada jalan." Gitu. Tapi juga tetep gimana, ya, tetep kayak ibadah, tetep apalah, karena rasanya itu cuman manusialah, gitu.
Mhm. Mhm, mhm. Iya. Mhm. Mhm. Benar. Mhm. Iya, bener bener. Mhm. Mhm. Mhm. Benar benar, ya. Mhm.
Cuman bisa ngelakuin apa yang dilakuin, atau ngelakuin yang terbaik gitu yang penting udah berusaha, tapi juga pengen tawakal gitu. <sniffs> Rasanya kayak gitu, Kak, bangkitnya lebih ke dari diri sendiri sih, kalau Kakak gimana?
Iya, bener, sama e iya, a heeh. Mhm. Aku juga setuju sih sama Kakak. Cuma kalau aku tuh tipikal orang yang, eee, kadang-kadang tuh gemes, tau nggak sih gemes ketika, "Kok aku gagal sih? Kenapa aku gagal? Apa yang perlu aku perbaiki?" Kayak gitu. Jadi, ada motivasi sendiri "Nggak nggak mungkin aku gagal. Nggak bisa! Aku harus bisa ini, nggak mungkin, ayo, aku harus bisa!" Gitu. Harus ngalahin, gitu loh, Kak. Misal kerjaan apa heeh, kayak misal aku hari ini kan aku, eee, kerjanya kan remote job, ya Kak ya, terus tiba-tiba aku eee, kan kalau biasanya ada training, training ada apa, ada nilai ya. Misal nilai rata, eee, minimal harus 90 gitu, nah aku 89 gitu kan. Misal aku delapan puluh sembilan gitu kan, ini nanggung banget, aku teliti lagi tuh, Kak, "Apa sih yang bikin aku gagal? Apa sih?" Gitu, kadang-kadang. Memang memang mhm.
Mhm. <chuckles> Oh, iya ya. Oh, jadi, kayak Oh, tau tau tau. Oh, iya. Mmm. Iya. Oh, nanggung banget. M Iya. Oh, mungkin rasa, kayak apa ya, keras kepalanya Kakak yang nyelametin itu ya, Kak? <chuckles>
Iya, kalau aku sih itu sih. Karena memang kalau kita bicara masa tadi ya Kakak ya, eee, orang-orang sekitar itu kan nggak semua orang mendukung ya. Kalau nggak kita sendiri, mau siapa lagi? Kayak gitu. Bener nggak, Kak?
Iya pasti, mmm. Iya, betul sih.

Eee, kalau, eee, ini topik kalau berdebat ya? Misal a ada, atau gimana? Oh, kalau berde kalau sama teman biasanya kalau, eee, berbeda pendapat itu aku enggak, aku bukan tipikal yang langsung kerak, "Masa sih?" Begitu. Cuma nanti aku biasanya aku diem aja heeh. Aku pikirkan nanti sambil jalan kayak gitu. Kalau memang, eee apa kalau aku lebih banyak tidak mau ikut perselisihan sih Kak kalau sekarang lebihan. Lebih baik aku tidak mau ikut perselisihan. Heeh. Jadi kalau misal dia beda pen eee, punya pendapat sendiri atau aku punya pendapat sih ya sudah nggak papa sendiri-sendiri. Toh kan nggak harus pendapatku kamu terima atau pendapatku eee, pendapat kamu aku terima, kayak gitu. Bisanya aku begitu.
Iya. Mhm. Iya. Hmm. Oh, iya iya. Oh. Oh, paham paham. Mhm mhm mhm. Nah itu Kak. Nah itu Kak kayak apa ya, kayak pandangan orang lain juga perlulah gitu. Jadi nggak harus terlalu fokus sama diri sendiri. Mhm. Ngomong-ngomong Kak, pernah gak kayak ngerasa kayak pengalaman Kakak itu jadi apa ya, kayak hal yang berharga gitu yang tadi bilang, 21 gagal, 22 nya berhasil gitu contohnya?
Kayak gitu. Mhm. Mhm. Iya. <chuckles> Iya. Eee, gimana tadi? Menurut Kakak gimana?
Ya jadikan mhm, kayak ngerasa pernah nggak kayak gimana ya
Kalau mhm.
kegagalan Kakak itu jadi hal yang berharga gitu Kak.
Oh iya pasti Kak, itu jadi kenangan jadi kenangan banget Kak. Bayangkan ya Kak, dari proses 1 gagal, 2 gagal, sampai 21, sampai aku sampai kan kalau dulu tuh kan nggak online ya Kak di zamanku dulu itu. Offline, terus sampai tukang fotokopinya itu sampai hafal banget sama aku Kak, aku sampai malu "Ya Allah!" Gitu. "Ini mau ngelamar lagi Mbak?" "Iya," "yang kemarin gimana?" "Gagal!" "Yang ini Gagal lagi Mbak?" "Gagal!" Aku sampai kayak gitu. Iya! Sampai aku tuh lucu, aku sampai malu bukannya lucu ya. Aku sampai malu Kak setiap ini sampai aku tuh, "Aduh nanti kalo aku fotokopi di situ pasti di ini ya, diapa namanya, dibil apa, ditanya-tanyain." Sampe ada begitu Kak. Asa akhirnya kan pindah lagi ke apa, fotokopi yang lain. <laughs> Aku sampai kayak gitu. Heeh. E tapi kalau Kakak di posi aku kayak gitu nih, ada orang nih misal kak ya tadi ya, kayak fotokopi kayak gitu. Terus, di apa masih ibaratnya, ditegur kayak gitu. Kira-kira perasaan Kakak gimana kalau posisi kayak gitu?
Pelajaran berharga, mhm. Mhm. Iya. Iya, pasti offline. Heeh. Oh hafal. Kok kok saya ketawa. Wah iya lucu pasti. Bayanginnya lucu Mbak. Iya sih <chuckles> Iya. Oh, huh. Karena malu. Iya sih pasti sih, pasti. Oh iya.

Iya, begitu.
Mau bilang apa juga nggak bisa gitu sih, Kak, kayak nggak bisa, apa ya, kayak bantah karena emang gitu sih. Belum keterima-terima.
Iya. Makanya kadang-kadang ya, namanya tapi bagusnya, ya, Kak, ya, kalo di dulu ya, di di era aku tuh, eee, banyak orang-orang tuh bener-bener bersaing ya, maksudnya nggak yang bener-bener ngandelin kayak orang tua atau segala macem gitu-gitu kan. Kalau beda kalau mungkin kalau jaman sekarang kan ibaratnya aku kan, eee, berkaca juga dari keponak keponakanku tuh, satu kali gagal sudah dia sudah gini, "Ah, enggak ah, aku emang udah gagal kok," kayak gitu, Kak. Jadi aku kadang-kadang gemes gitu loh, Kak, kalau ngelihat-ngelihat kayak gitu, kok mhm.
Iya. Oh iya, tahu. Mmm. Oh, nah itu. Nah, iya. Beda banget. Gregetan ya, Kak? Oh ya tahu, rasanya tahu, gregetan gitu. Ya ampun baru 1 kali gagal kok kayak gini-gini, ya ampun.
Iya. Bener Kak, aku sampai ada juga Kak yang apa, misalkan kalau di tempat kerja itu kan di tempat kerja itu kan kadang-kadang, eee, apa namanya, banyak masalah ya, Kak, ya. Kadang-kadang kita kerjaannya salah, kita dimarahi gitu. Nah, itu juga kepok apa namanya, ya tadi keponakanku itu langsung gini, "Ah, kayaknya aku udah nggak apa namanya, kayaknya, eee, passion-ku nggak di situ deh, passion-ku nggak di situ," kayak gitu gitu. <chuckles> Terus, "mentalku kena," gitu, ya ampun! Kadang-kadang aku tuh kalau ngeliat orang-orang begitu tuh kayak, "Ya ampun, kan cuma baru se baru sedikit," gitu. Nah, kalau Kakak nih, kalau ngelihat orang-orang model-model kayak gitu gimana Kak, menurut kalau Kakak sendiri pandangannya?
Gimana itu, Mbak? Pasti sih, pasti. Hmm. <chuckles> Nggak kuat, resign aja. Iya. Passion. Ya ampun. Iya. Iya, betul.